فاكر كده حاجة أكلتها و وطعمها لسه م مُستمِر معاك ومش قادر تنساها وفي نفس الوقت برضه غيّر علاقتك بالأكل، يعني خلّاك تحب حاجات أنت ما كنتش بتحبّها أو كانت حاجات ما كنتش بتح أو ك كانت حاجات قصدي بتكُون بتحبّها يعني، ففاكر حاجة زي كده؟
آه، يعني أنا قبل ما أحكي لك عن ال عن الموقِف نَفْسه عايز أقول لَك إن أنا من نوعية الناس اللي أنا يعني باحب الأكل جدًا، وباحب أي حاجة ليها علاقة بالأكل أو بالطبخ، ب بالنسبة لي اللي هي ال زي ما باقول كده بالبلدي اللي هي المُتعة الحلال، فاهم، اللي هو أنت يعني حاجة أنت بتعملها، آه مش مش شايل ذنبها يعني، ف آه، فبالنسبة لي هو ده بيبقى أنا خلاص فصَلت من الشغل شوية والّا حاجة بالنسبة لي أعمل إيه، أرُوح آكُل أكلة حلوة آآ، مروّح البيت النهارده هاريّح قاعد معاهم مثلًا في البيت، آآ اقول لماما تطبُخ لنا حاجة من اللي كانت بتعملها زمان أو الحاجات اللي أنا باحبّها ف
آه، بالضبط، أيوه. آه، حلوة أوي، امم. بالضبط، عارف اللي هو يقول لك، الأكل ده مُتعة من مُتع الحياة يعني، فأنت بتستمتع بيها حاجة حلوة، آه، بالضبط.
بالضبط، بالضبط كده، بالضبط. ف فبالنسبة لي كان نُقطة ال إن أنا <tsk> يعني في أكْل معيّن بقى أو حاجة تغيّر علاقتي بالأكل كان موضوع تحدّي شوية، يعني مش حاجة اللي هي مش أي أكلة كده عادية إن هي تيجي ت تغيّر طبيعة الواحد في الأكل، خاصةً بالنسبة لحد أكّيل يعني ف
طبعًا، آه الموضوع أكيد هيبقى تحدّي، فجِه إزاي التحدّي بقى ده؟
فهاجيبها ت إزاي، هاقول لك، فاهمني؟ أنا كُنت بَاكره التوم جدًا، يعني ال ال أي حاجة فيها توم ما باحبهاش، الكبدة كان متقطع عليها شوية توم والّا حاجة، م يعني ما باحبهاش الريحة المتوّمة دي، <tsk> عارف اللي هو إيه، ما مش باقدر أستسيغها، مع إن التوم هو اللي بيحلّي الأكل وبيدي الأكل، طبعًا أنت عارف التوم والبصل هُم يعني أساسيين في الأكل، مع شويّة توابل زي الفِل آه، زي الملح والفلفل الأسود كده، الاتنين مع بعض ما بي ما بيفارقوش بعض. فكان بالنسبة لي، آه، تقبُّل أي حاجة فيها توم كان بالنسبة لي لأ، ده ده تحدي، وبالنسبة لي مُعضِلة، يعني أنا مش مش هاتقبّل الموضوع دوّة بسهولة. آآ، لحد ما في مرّه من المرات، آآ آه، مرّه في مرات، آآ كُنت أنا لسه في الجامعة، وعارف بقى في الجامعة بينتشر إيه، ساندويتشات بقى ال الأكلات السوري والكريب والحاجات اللي زي دي، ف كان لسه بقى الكلام ده من بدري، الكلام ده ممكن من 10 سنين مثلًا، ف آه، لسه بداية الموضوع بقى، كان لسه آه، كان لسه بالضبط كده. فلقيتهم بيقولوا إن في حاجة اسمها التومية، <tsk> قُلت يا ربي، توميّة! هو أنا أصلًا مستحمل التوم واحده عشان أكلة، في صوص! ما هو مستحيل أكله ده، فاهم يعني آه يعني أنتم فعلًا بتهزروا، ما مش هاكله يا جماعة. المهم، مرّه في 2 في 3، وألاقي انبهار الناس بالتومية ده، من ناس بتحب الأكل وناس ما بتحبش الأكل، انبهار رهيب، الناس كلها مبسوطة بيها، وطعمها جميل، و يروحوا لل للراجل، فاهم، دخيلك معلّم زود تومية، <tsk> فاهم، يعني آه، ده زوّد يا مَعلّم، فاهم.
آه. حلو. ما كنتش بتحبها آه. منكّهات آه بالضبط، امم. بالضبط آه. وبعدين حصل إيه؟ آه. آه يعني كان لسه في بدايات الموضوع، كانت الحاجات لسه دي داخلة جديدة بقى آه. <laughs> بالضبط. امم. مخصوص عشان آه زوّد وبالضبط مخصوص عشان ياخدوا علب تومية زيادة، أو كده يعني آه.
بالضبط، الناس بتتصارع يعني مش فاهم والراجل باشوفه ال ال عارف هو إيه، آآ الturn over أو نسبة إن هو فاهم بيحط آآ، صِحن تومية فاهم أو قدامه فاهم، عَمّال يحط علب تومية علب تومية وتخلص علب <tsk> فاهم أكيد الناس دي مش كلها، آآ مش كلها منجرفة ورا ال ورا الفكرة وخلاص يعني، ت
امم. بالضبط أيوَه. حاجة مش حلوة آه أكيد في وراها حاجة، أنت عايز تستكشف بقى حاجة غموض بالنسبة لك، عايز تستكشفها إيه اللي الناس بتلهث عليه ده؟
بالضبط، فقُلت في مرّة يا أخي فاهم، قُلت والله لأجرب فاهم أنت هو الناس دي أحسن منّي في إيه يعني، فاهم آآ، أكيد يعني هيخلّيني علشان أثبت صحة فكرتي إن أنا هو التوم مش مش حلو، إن الناس دي كلّها آآ، قطيع ماشي ورا ال ورا الفكرة وخلاص وإن فاهم، وإن هي حاجة عادية جدًا يعني وما فيهاش ما فيهاش أي شيء مميّز، وإذا بيَّ آكل آكل التومية وع آه وعلى حظي بقى الحلو، إن أنا كلت تومية يُعتبر في يعني في واحد من أحلى الأماكن اللي بتعملها في القاهرة ده بشهادة الناس كلّها يعني فاهمني، و آه حظ
إمم. بالضبط فقررت تجرب. طَب ده حلو خالص، ده حظ كويس ده إن أنت تجرب في البداية ما تتصدمش يعني. إن أنت تبدأ مع حد خِبرة آه.
بالضبط لأ جر أنت أنت عارف اللي هو أنت أنت بدأت أنت بدأت اللي هو إيه، بدأت السلّم م مش من تحت أنت بدأت السلّم في القمّة، في الدور العاشر آخر دور، أنت ما ب يعني قفّلت اللعبة من أول تجربة، أنا دُقت أ
إمم. أيوه. آه، وكان ده اقتراح من حَد والّا أنت من نفسك الصدفة جابت كده؟
لأ خلاص بقى عارف اللي هو لأ أن أنت عارف أنا أصلًا أنا يعني كنت خايف أجرّب قدام حد من فكرة إن أنا خلاص أنا باكره التوم، أنا أنا قُلت الناس هتاكل وشّي، فاهم، لو حد جه لقاني باكل تومية دي، يعني فاهم هيقولوا أنت أنت مزدوج أنت عارف ده أنت عامل روش، أنت مش عاوز تبان إنَّك أنت بتاكل أي حاجة وخلاص، <tsk> يعني عارف اللي هو إيه حوارات الشباب بقى بتاعنا، آه بتتمنظر بالضبط، آه، <tsk> بالضبط يعني عارف اللي هو أنت ما بتاكلش كذا أنت إنف، أنت عامل نفسَك فيها مش عارف إيه، آه، آه بس فاهم أنت وصل لك ال الموضوع دوّة يعني، فاهمني آآ، <tsk> فبقى بالنسبة لي اللي هو طَب انا إيه أروح أجرّب كده فاهم اللي هو إيه من من تحت لتحت <tsk> رُحت يا باشا رُحت فاهمني
إمم. أيوه. بتنمنظر علينا يعني بالعادات الصحية أو إن أنت مش بتاكل حاجة معيّنة، آه. أيوه أيوه بس فهمتك صح، أيوه، إمم. أيوه وصلني أيوه القصد، آه. آه، أ أ ال اللي خلّاك يعني ما كانش حد رشح لك المطعم ده؟ ما حدش قال لك المطعم ده كويس روح، آه.
لأ ما كانش حد رشحه لي لأ ما هو ما هو بُص المطعم أصلًا أنا باكل فيه السوري عادي، فاهمني، يعني بس أنا كنت ب زي ما باقول لك كده اللي هو إيه آآ، التومية معاه لأ مش ع مش عاوز تومية ما تحطليش تومية فاهم، والراجل نفسْه كان بيبقى مستغرب اللي هو أنت م يعني فاهم أنت عبيط! م ماشي بس. <tsk> فالمهم يا سيدي فاهم وإذا بيَّ أكلت التومية وانبهرت انبهار يعني بُص، هو إيه ده! ال الطعم عارف الطعم لمّا ي <tsk> خالص هو الطعم بقى مش توم هي الريحة بس ريحة توم من بعيد كده بس توم حلو عارف اللي هو إيه ال ما أنا هاقول لك بقى يعني أنا هاجي لك بقى في الموضوع هافهّمك إن أنا يعني كنت مفوّت على نفسْي تجربة تانية خالص لأسباب تانية. ال ال التوم اكتشفت إن كتير آه اكتشفت إن كتير أوي من المطاعم بت اللي هي بتعمل ال الأكل السوري والحاجات اللي زي دي، اكتشفت إن هُم بيشووا التوم قبلها، عشان يضيّع منّه الريحة ويضيّع منّه الطعم الحاد بتاعه، فاهمني، يعني بيشووها، آه، بيشووها في ال في ال في الفرن كده ويروحوا مطلعينها وطاحنينها وعاصرينها جامد فاهمني، فأنت بتاخد العصارة حرفيًا بتاعة التوم، آه، مش
آه. بتمنع التومية جربت ت آه. إمم. حالة نادرة دي آه. آه. طَب وما فرقش معاك إن طعمها توم كده؟ آه. آه. آه، طَب احكِ لي أيوه. آه، بيخفف طعمه يعني، إمم. حلو آه، هو كده بالضبط آه هو بي بي حدته بس في نفس الوقت مخلّي ريحته يعني موجودة إنّه يبقى الريحة موجودة، إمم، بالضبط، آه.
بالضبط ريحة حلوة بقى كده توم مشوي فاهم، فأنا بالنسبة لي ده، يعني أنا سألت الراجل قُلت له: "يا أخي فين طعم توم أنتم مسمينها تومية ليه"، قال لي: "ده مليانة توم عادي إيه ال"، فاهمني، قال لك: "فيها توم عادي". امم، قُلت له: "آه خالص" قُلت له فاهم، قُلت له: "أنا" قُلت له: "يا أخي أنا ما باحبش التوم يا أخي"، قال لي: "لأ إحنا بنشوي التوم، إحنا ما بنحطش فص التوم كده زي ما هو"، قال لي: "إحنا بنشوي التوم عامل زي البصل كده لمّا بي بيتكرمل"، آآ، قال لي: "البصل طعمه عادي لوحده حاجة ولمّا بيتكرمل ده حاجة تانية"، انبهرت أنا بقى، فاهمني، انبهرت من ساعتها بقى <tsk> ال الموضوع ده فرق بالنسبة لي أنا شخصيًا على فكرة في تجارب كتير بقى، يعني بقيت ما بقيتش
أيوه قُل له بس أنا عاجباني، دي غريبة أنا ما باحبش التوم إزاي عاجباني بقى آه. إمم، بالضبط. إمم. حلو خالص، فرق معاك إزاي بقى، غيّر وجهة نظرَك إزاي بقى في الأكل عامةً؟ آه.
بُص أنا ما بقيتش حاد في وجهة نظري في الحُكم على الأكل، يعني أنا باجي مثلًا أقول ياه الأكلة دي أنا فيها بصل مثلًا، برضه ما كنتش باحب البصل على فكرة يعني عشان فاهم يعني فاهم، يعني البصل ده آه يعني فهو هاعمل إيه بقى فاهمني، ما كنتش باحبه برضه فاهمني، لغاية برضه ما فاهمني، كنّا رُحنا عند حد زيارة كده وكانوا عاملين فاهيتا وبتاع ف إيه ده في بصل و وفاهم طعمه حلو البصل ده و والonion rings بقى فاهمني، حلقات البصل والكلام ده، بدأت أحب البصل من من منظور تاني، آه ف <tsk> آآ، فاهمني، فبدأ المفهوم نفسْه كلّه يتغيّر، اللي هو أنا الحاجة دي أنا ما باحبهاش، طَب يعني ما بتحبهاش ليه؟ جربتها بالشكل ده؟ فاهمني، عارف اللي هو لمّا يقول لك أنت تقول إنك أنت عارف واحد مثلًا يقول لك عاشرته؟
إمم. ي التوم والبصل الاتنين! أومال كنت عايش إزاي. <chuckles> أيوه. آه. آه تحفة دي، دي حلوة أوي آه، بالضبط. إمم. ما بقيتش تاخد الحاجة بال آه بال بالنِفْس كده أو بإنك تبقى إنِف من حاجة معيّنة أو مش حابب حاجة معيّنة مجرد من اسمها أو نوعها، لكن أنت بقيت عندك فكرة أنت عايز تجرّب أكتر يعني لو هو أجرب الأول وبعدين أحكم صح؟ ده اللي اتغيّر معاك. حلو خالص طَب هي الفكرة إن أنت آه إمم
بالض بالضبط كده، بالضبط، بالضبط، فأنا دماغي آه دماغي دماغي كانت ساعتها آآ كانت آه كانت مقفولة على فكرة ال ال الأكلات المعيّنة اللي هي ليها شكل معيّن، طبيعة معيّنة، آآ، ما كنتش حاسس إن أنا عايز أخرج من ال من من ال منطقة الراحة بتاعتي في ال في الأكل، لتجارب جديدة خاصةً لو حاجات أنا أصلًا عندي مشاكل معاها يعني فاهمني.
إمم. آه، ما كنتش عايز تطلع من ال الzone ال المريح بالنسبة لك الأكل المُ المُعتاد عليه بتاع البيت ده أو بتاع الشارع حتّى؟
بالضبط الcomfort zone آه. بالضبط ف آه ف فبدأت ساعتها ألاقي لأ إن ال إن الأكل نَفْسه ممكن يتعمل بمِيّة طريقة خد بالك ده خلّاني مُنفتح على ثقافات تانية يعني لفتة الص إمم.
وخلاص آه. أنا لسه كنت رايح أسألك في الحتّة دي، الفكرة إن أنت ال ال التنوع اللي أنت قُلته ده كان بسبب دخول ثقافات، من الواضح يعني من كلامك إن هو بسبب دخول ثقافات معينة في الأكل عندك، في البلد اللي أنت عايش فيها، ف فهل بتشوف إنه الموضوع م ليه علاقة بالثقافات، وهي اللي ساعدتك في ده، والّا ليه علاقة بطبعك أنت، وإنه لأ، أنا اللي كنت بس إيه متجنب حاجة زَي دي؟
بالضبط. بُص، والله أنا يعني هو ت موضوع تنوُع الثقافات دوّة، هو فرَق جدًا، فرَق جدًا في فكرة إن إن المطابخ نَفْسها بتطبخ الأكل بشكل معين. آآ المطابخ أحيانًا بتستخدم توابل موجودة عندها هي في البلد بتاعتها، أو في الأرض الزراعية بتاعتها ب بصورة آه، فال التوابل ده بتدّي رونق تاني مختلف للأكل، بتدّي له شكْل تاني، بت بتخلّيك تحس ب ب بإحساس مختلف وأنت وأنت بتاكل. يعني أنا هادّيك مثلًا حاجة حاجة بسيطة تانية للأكلات اللي بتتعمل بشكل مختلف. أنت عندك البيض مثلًا، البيض ممكن بيتعمل بيض عيون، ممكن بتعمل آآ بيض scrambled، اللي هو البيض اللي بنقول عليه بالسمنة البلدي، فاهمني، آآ ممكن يتعمل بيض أومليت <tsk> آآ ممكن يتعمل البيض اللي هو كان ببتعمل على الطريقة اليابانية كده، كانوا بيضرَبوا اللي هو الصفار وحده والبياض وحده، وبعد كده يحطوهم على بعض، بيبقى عامل زَي الكيكة كده، حاجة زي السبونج، فاهمني؟ تكتش
إمم. إمم. توريدها وتجيبها معاها. حلو خالص آه. يا ريت آه. إيه هي؟ إمم. أيوه. بالضبط آه اللي بيحطوه فوق الرز ده، حلو خالص آه. إمم.
بالضبط آه تكتشف إن في مليون طريقة ممكن يتعمل بيها البيض غير مثلًا البيض المسلوق اللي إحنا كنا بنعمله أو فاهم؟ أو أو ال آه بالضبط آآ فاهمني، في ناس بتحط بيض العيون ده على الburger في وثقافات بقى يعني فاهمني؟ يعني آآ
بالضبط آه وبيض العيون، أو الأومليت أو الحاجات دي آه. بالضبط. فدخول الثقافات خ بالنسبة لك حلّ الحاجة، لو حد مش بياكل البيض مثلًا هتلاقيه إيه لأ بدأ يقول أستكشف الثقافة دي، طَب ما هو حاجة حلوة مثلًا اللي معمول على الرز ده ف آه.
بالضبط هتلاقيه بياكل آه. بالضبط هتلاقيه بياكل أو معجب بطريقة عمل البيض في ثقافة تانية في حتّة تانية فاهمني، بس هتلاقي بقى إيه الرز الياباني مثلًا مناسب لل فاهمني لل للطريقة البيض دي فاهمني، الRamyeon مثلًا الRamyeon في الصين بالضبط الRamyeon في كوريا أو في الصين أو الحاجات اللي زَي دي بيتحط عليه بيض وأحيانًا بيحطوا عليه بيض يعني بيبقى مسلوق نُص سلقة كده فاهمني، مثلًا آه ده، ده آه ده ثقافة تانية فاهمني، يعني ثقافة تانية خالص ودماغ تانية خالص و وطريقة مختلفة خالص لعمل ال لعمل الأكل.
إمم. بالضبط. آه إنه متناسقة مع بعضها أكتَر إمم. مسلوق ده بالضبط أيوه صح ده حقيقة أيوه إمم. بالضبط. طَب وهل أنت ده بسبب إن أنت اتعرّضت لثقافات مختلفة، والّا أنت علشان فكرة إن الموضوع تغيّر من شخصيتك من جواك بسبب الموقِف اللي مرّيت عليه بتاع التومية ده؟
والله بُص أنا آآ، يعني ال المَوْقِفين صراحةً يعني، أنا اتعرضت لثقافات مختلفة في ال سواءً في الدراسة، في الجامعة، أو سواءً في الشغل بتاعي، وفي نفس الوقت برضه كان عندي أصدقائي بنطلع، وبناكُل، وبنحب نجرب مطعم صيني، مطعم أوزباكستاني، آآ مطاعم اليمنية، خاصةً بقى المطاعم ال الخليج ده لوحده مثلًا آآ، ده ده عندهم الأكل آه، يعني هو بيعمل كل الأكل اللي أنت بتعمله، العادي جدًا، تحس إنه هو عادي بس بيعمله بشكل يعني أفخم وأقوى، آآ، يعني آه.
إمم. إمم. حلو. جميل، أيوه. بالضبط، تعرُّضك لثقافات مختلفة ساعدك إن أنت تعدّي كل الحاجة دي، أو تقدر تت تط توطَّد علاقتك بقى بالأكل أكتر.
آآ، آه، أنا زي ما باقول لك أنا علاقتي أصلًا بال بالأكل هي علاقة وطيدة فاهمني، يعني علاقة ال ف فكون إنك أنت عارف اللي هو إيه، لمّا بتبقى في في في قمّة علاقتك بحاجة وتلاقي لنفسك باب جديد خالص فتح ليك آآ، سكة، اللي هو تحس إنك أنت مثلًا لو إحنا بنقول على مقياس من 1 ل10 أنت عند درجة 10، وبعد كده لقيت لك باب يفتح لك، فاهم، يخلّيك أنت عند مقياس 40، 50 فاهمني، من من من كُتر ما أنت آه، أنت أنت حسيت إنك أنت قفّلت ال اللي هو نقطة الأكل دي خلاص، اللي هو أنا باكل الأكل حلو كله، أنا مش هالاقي أكل أحلى من كده، أنا خلاص أنا وصلت لل ل لقمّة الهرم، وبعد كده تكتشف إن في أهرامات تانية أعلى بكتير بقى، أنت يعني عارف اللي هو إيه آآ
إمم. حلو، آه. بالضبط. أيوه فاهمك. كل ما بتمرّ بثقافات أكتر أو كل ما بتروح أماكن أكتر كل ما بتستكشف حاجات جديدة يعني، أنت مش هتخلّص أصلًا لو لفيتها في كل حتّة هتلاقي كل بلد وليها صفاتها وليها طَبْعَها يعني.
بالضبط ف فال آآ لأ، ال ال التغيير الفكري نَفْسه اللي ممكن بيتعمل من ال آآ، من الأكل وفكرة بقى فتْح دماغك على نقطة السفر، أنت لمّا تيجي بقى بعد كده فاهمني، تجرّب سفريات، أنت تبتدي تبقى دماغك منفتحة أكتر لفكرة إن أنا لأ، هاجرّب الأكل بتاع البلد دِيّة، هش الأكل دايمًا مُعبّر عن ثقافة الناس تمام، يعني يمكن آه، آه، يعني يمكن م م من أكتر الحاجات اللي ممكن شوية آآ، ب بنعتبرها علامات مثلًا للكرم أو حاجة، إن واحد ييجي يضايفك بأكل حلو، هو كده بي بي بيكرمك فاهمني، بي بيدّي لك أحسن حاجة عنده بي فاهم، مافيش أحسن من الأكل ممكن يقدمه لك، عشان يعبر لك عن الحب و آه.
بالضبط، آه. إمم. بالضبط دي جملة في الصميم آه. إمم. فاهمك أي بالضبط أيوه يعني ال ه ال الحب بالضبط وي ويورّيك إن هو مقدّرك يعني من ده من ناحية ثقافتك أنت بتشوفها بالشكل ده يعني.
بالضبط ف آه، آه
ده ممتاز خالص، وحقيقي يعني كويس إن أنت واخد الموضوع بالشكل ده والموضوع تطوَّر معاك بالمراحل دي من من حاجة بسيطة أنت ما كنتش بتحبها بدئت تغيّر فكرتك عن الأكل وخلّتك علاق علاقتك تتوطّد أكتر بالأكل أكتر ما هي كانت حلوة خالص يعني، و وفكّرت فيها ف بالشكل ده، فحقيقي يعني باحييك إن أنت بتفكّر فيها بالشكل ده، يعني تفكير حلو خالص وبجد يعني أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاك وشكرًا ليك.
إمم. أنا كمان اتبسطت جدًا.